Pero dime, ¿cómo es que te organizas para comer más sano cada semana?
Mira, ha sido ha sido difícil, pero creo que ahorita ya tengo como más ahora sí que más práctica, más facilidad, más conocimiento, em, te doy contexto un poco, en el 2021 si no me equivoco, eh, me dijeron que tenía diabetes tipo 2. Entonces, yo tenía, mm, tenía, 22 años, más o menos. Entonces Sí, pero pues bueno, me tocó, ni modo, me Tengo, eh, un gen, hereditario y aparte no tenía los mejores hábitos, entonces, fue un ahora sí que un cambio de vida, de de estilo der de vida muy drástico, eh, que tuve que modificarlo obviamente muy rápidamente. Entonces, pues, yo ahorita bueno, a partir de ahí yo empecé obviamente con ayuda de de nutriólogo, de de médicos y todo esto, y me p sirvió bastante el ir con el nutriólogo precisamente, porque creo que era lo que más batallaba en este aspecto de las comidas.
Ajá. Ajá. Okey. Muy joven. Claro, claro. Claro. Sí. Claro. Claro. Sí.
Y yo creo que ahorita ya lo fundamental, o mi rutina obviamente es, primero ver qué es lo que puedo comer, em, conocer los alimentos y cómo funcionan en mi cuerpo, lo que lo que me hace, en lo que no me hace, los beneficios, y todo esto. Entonces, primeramente, pues, eso, ¿no? Conocer lo que voy a comer, y ya para para manejar mi semana
Sí. Ujú. Okey. Y ahorita ya lo tienes bien identificado, digamos.
Sí, bastante, este, sigo aprendiendo del tema, eh, creo que es un es un es un tema que me que me gusta mucho, porque aparte tengo síndrome de ovario poliquístico, tenía sobrepeso, entonces como que tenía que tenía que atacar muchas cosas al mismo tiempo
Claro. Qué bueno. Okey. Sí, sí, sí, sí.
pero que a fin de cuentas se trataban con alimentación, o sea era un una gran parte para poder estar bien, era alimentación, entonces eso me benefició mucho, en ahora sí que en todos mis a mis achaques.
O sea, ¿sí te diste cuenta del beneficio?
Sí, sí, inmediatamente. O sea, 1 pues, en ese momento en los niveles de azúcar, eh, a los 2, 3 meses, eh, obviamente, en el aspecto físico, o sea, bajé de peso, eh, m me sentía como con más energía y todo esto
Sí. Claro. Más ligera, ¿no?
Exacto. Y, ya como después, como en como, ah, pues ya no me salían granitos, ya no se me caía tanto el cabello, ya no tenía tantos antojos. O sea, ahora sí que, realmente, la alimentación me, me fue "curando", entre comillas, de, de dentro para afuera, ¿no? <laughs>
Ujú. Claro, de todas las cosas, ¿no? Sí, sí, sí, es que es lo que dicen, a veces traes una intoxicación, eh, general por mala alimentación, ¿no?
Claro. Exacto. Entonces, este, ya con esta ayuda del nutriólogo, ahí te digo, conociendo del tema, eh, se me ha hecho mucho más sencillo, em, manejar las comidas de la semana, eh, o del del mes inclusive, porque, tengo en consideración como a dónde voy a ir, los eventos, los viajes, este, cuándo puedo tener mi mi día de, mi día libre, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí. De que te sueltas el pelo. <laughs>
Claro. <laughs> Suelto la boca más bien, porque, me ando comie comiendo todo lo que se me atraviesa, este, pero yo para Ujú.
¡Claro! Claro. Oye, y dime, ¿cómo? ¿Cómo es que empieza tu semana, para planear las comidas? ¿Haces menú, lista de la compra, o vas improvisando ahí sobre la marcha?
Sí. Mira, yo tengo, em, tengo una idea más o menos de las comidas que quiero hacer, el usualmente hacemos la compra del súper cada 15 días, más o menos. Entonces, primero es como ver qué es lo que hay en la casa, eh, qué me sobró de la semana pasada. O a lo mejor qué compré un día random que andaba por allí y se me antojó, o aprovechó una oferta o algo así, ¿no? Este, es ver lo que hay en ver lo que hay en mi refri y ver lo que hay en mi alacena. ¿Qué comidas puedo hacer? Eh, también de cómo de qué hago ¿De qué ando antojada en ese momento, quizá? Hago mis comidas, este, o sea, como marco tengo un calendario, entonces digo de que: "Bueno, el lunes voy a hacer, no sé, a desayunar, un huevito con tal y tal, en la comida me va a tocar un bistec con tal y tal, y en la cena unas tacos de atún o algo así, ¿no?". Entonces, ya como cuando
Okey. Ajá. Ajá. Claro. Sí. Sí. Okey. ¿Y haces snacks?
No, fíjate que no puedo. No puedo hacer snacks, este, por el tema del azúcar, eh, como es
O sea, son 3 comidas que haces al día.
Ujú. Sí, nada más. Digo, de repente, o sea, eso es como lo ideal, ¿no? O sea, de repente sí de que, ay, se me antojó, no sé, a lo mejor un Rice Cake con con crema de maní o algo así de que, bueno. Pero no es de diario ni ni obligado, este, pero ahí voy. Ya voy viendo también, siempre de todos modos, tengo como para hacerme algo por si me da hambre, pero, eh, pues no lo hago como obligado, ¿no? Y pues
Okey. Sí. Mm. Claro. ¿Y tienes alguna forma de estar checando, eh, tu glucosa?
Sí. Tengo mi glucómetro, este, la verdad es que ahorita como ya más o menos le agarré la onda a la alimentación y todo esto, no lo uso tan seguido, eh, pero porque ya tengo como que este conocimiento de obviamente si me comí, no sé, unas papas, pues obviamente se me va a subir el azúcar, porque estoy comiendo carbohidrato, ¿no? O sea, ¿para qué me checo el azúcar?
Ajá. Okey. Claro, claro. Pero después lo equilibras.
Exacto. Este, sí trato de de siempre, por ejemplo, el orden del en las que como, que también me influye mucho en en la lista del súper, porque, eh, tengo que incorporar verduras al principio de cada comida. Entonces, tengo que si siempre mantener verduras en, en mi refri, o sea, ya sea naturales o congeladas, pero siempre mantener verduras y la proteína también, superimportante.
Okey. Pero verduras. ¿Y dices que las consumes antes? ¿Las las verduras las consumes antes de de la comida?
Sí, el orden el orden entre comillas "adecuado" para tu comida deben de ser es la verdura, lo primero, eh, la proteína, después las grasas, eh, en este caso, pues, saludables, que puede ser como el aguacate o una vinagreta o algo así, y al final los carbohidratos o cereales, una papa, el pan, una tortilla, la pasta, todo esto. Exacto. Ujú. Es esto más que nada, pues sí es para cuidar, o sea, los niveles de glucosa, o sea, cómo tu cuerpo los los absorbe, ¿no?
Ajá. Ajá. Ajá. Sí, sí. Ah, arroz, ah, okey. Claro, cómo los va los va manejando, ¿no?
Ajá. Entonces
Y entonces, ¿sí dices que vas cada 15 días?
Ujú. Sí, cada 15 días, entonces, hago mi menú. Pues, algunas cosas, algunos días, sí como muy de, por ejemplo, los fines de semana que viene mi novio, es como de: "Bueno, este fin de semana voy a comprar comida para el para este día porque vamos a hacer esta comida estando aquí juntos", y, al veces, si es como de le la dejo improvisada, ¿no? Pero, eh, mm, tengo los ingredientes, o sea, trato de tener ingredientes para cualquier comida que se me pueda, así de que, ajá. Entonces, sí tengo como que mi lista
Ajá. Presentar.
predeterminada de cosas para comprar y otras más un poco mas libres pero, siempre, justamente creo que lo importante en, eh, digo al al tener este estilo de vida que ya no es un: "Si quieres cuidarte", es un: "Debes de cuidarte", eh, eh, lo que buscas que siempre sea, pues, de beneficio, o sea, siempre sea
Claro. Debes cuidarte, claro, claro. <coughs> Por supuesto.
algo bueno para tu cuerpo, no importa con que lo vayas a mezclar, pero que sea algo que te va a nutrir posit exacto.
Que sea positivo, claro. Oye, ¿y qué trucos usas para no tirar comida y ahorrar tiempo, o esta misma forma te ayuda a eso también?
Mira, y a mí, sí me ha ayudado. Yo creo que lo aprendí, justamente, de ahora que cambié mi alimentación, es el el batch cooking, o sea, el hacer las comidas, por ejemplo, de toda la semana. Eh, que, la verdad, yo no soy una persona que pueda repetir las comidas de que 3, 4 días, pero hago 3 o 4 comidas diferentes el fin de semana. Y esas las rep o sea, una una el lunes, después otra el martes, otra el miércoles, o sea, como que las voy intercalando. Eh, y, justo, eso creo que me ha ayudado mucho, como dices, a no tirar comida, eh, porque voy pesando mis porciones, las voy guardando. Entonces, ya sé, más o menos, cuánto tengo que hacer en crudo para que en cocido me salga tantos gramos, que es lo que debo de comer y todo esto.
Sí. Ajá. Ajá. Okey. Okey. Okey. Claro, porque tienen un peso crudas y otro cocidas, ¿verdad?
Claro, ya cocidas te pesan menos. Entonces, en crudo tienes tienes que pesar más, este, para que te salga la la ración, la porción que es. Y también ayuda o sea, como dices, a ahorrar tiempo, a hacerlos más rápido, porque, ya en la semana, si se atraviesa otra cosa o mi trabajo, o así, pues, dices: "Ay, o sea, no tengo tiempo para hacer de comer", ¿no? Y y, pues, la fácil siempre es, pues, compro algo, ¿no? Y y, pues, el punto es comer sano. Entonces, ya mejor ya sé que llego a mi casa y ya tengo mi comida lista, nada más para calentar.
Mucho menos. Ajá. Claro. Claro. Y y, por ejemplo, ¿tú cocinas solo para ti, o viven otras personas contigo y tienes que, como que, ajustar este menú con otras personas?
Mira, yo vivo con mi mamá, em, pero yo hago de comer o sea, mis comidas, los que lo que lo que yo puedo comer, lo que está, ahora sí que, autorizado por el nutriólogo. Este, y ella, pues, como no le gusta cocinar así mucho que digamos, pues, ahora sí que se se tiene que aguantar, este, a lo que yo haga, pero no se queja. O sea, la verdad es que las comidas que hago también trato de que sean comidas, obviamente, ricas. Exacto. Entonces, creo que por eso no me ha puesto peros. Eh, inclusive, cuando yo empecé a cocinar, eh, yo le eh, trabajaba mi mamá de que a 4 cuadras de mi casa. Entonces, eh, yo le llevaba los lonches a su trabajo
Okey. Ajá. Sí. <laughs> Ricas, ¿no? Claro. Ajá.
Y, ella bajó más de peso que yo. Con cuando con <chuckles>
Era lo que te iba a preguntar. Eh, ¿tu mamá tiene un tema de salud igual que el tuyo, o o o esta dieta, a ella, eh, no le impacta de alguna forma, porque sí no tiene este tema de salud?
Ujú. Ella tiene no tiene diabetes, ella tiene hígado graso, eh, que es lo único que sabemos hasta el momento.
Okey. Entonces, ¿le beneficia igual?
Exacto. Entonces, creo que también por eso como que no, no ha puesto tanto pero pero sí es muy chiflada en otros o sea, ella sí se come sus snacks, mm, si no son snacks buenos, o sea, ella sí agarra lo como lo que se le antoja, se lo come. Este, yo sí tengo que refrenarme muchísimo más en ese aspecto. Este, yo creo que aquí en este caso, pues sí, ella entre comillas se adapta a lo que yo hago, pero no se adapta como a mi lista del súper. O sea, ella, si yo la mando sola al súper
Ajá. Okey. Ajá. Okey, ella aparte compra sus sus sus cositas para sus snacks.
Si, o sea, si yo la mando a ella al súper sola, o sea, ella llega con la mitad, es pura chuchería, y la mitad son cosas buenas. Entonces, tengo que prestar mucha atención cuando se va ella al súper.
<laughs> O sea que ahí los papeles están invertidos.
Sí, e ella es la que no me ayuda, y yo la que la ayudé, ahora sí como que en en ese etapa de la o en este aspecto de la comida principal, yo la ayudé, pero ella a mí no mucho. <chuckles>
Ajá. Claro. No, pero además, mira, te toca muy buena época, ¿no? Porque hay muchos alimentos, por ejemplo, de que, eh, ya son accesibles, ¿no?, para para personas que tienen estos temas, ¿no? Algunos postres que no tienen azúcar, algunas mermeladas bajas en azúcar, o sustitutos de azúcar, ¿no? Yo yo cuando era niña recuerdo que, eh, a mi abuela le dio diabetes, pero pero fue de estas que la metían en comas diabéticos. Yo creo que ya se la descubrió muy tarde, y era insulinodependiente, pero te estoy hablando de los años setentas
Ujú. Sí. Sí, bastantes. Uf. Sí, sí. Sí, claro.
eh, donde realmente, pues, los medicamentos eran muy limitados, eh comparados con los de ahora, y olvídate que hubieran sustitutos y esas cosas. Me acuerdo que lo único que había de sustituto del azúcar se llamaba sacarina.
Claro. Mm, sí. Claro.
Y eran unas mini pastillitas blancas que sabían espantosas.
<laughs> ¿Qué tú dices? ¿Cómo esto puede ser el reemplazo del azúcar? No, si sabe horrible.
Exacto, alguna vez probé algo así con lo que tenía lo de la sacarina, y recuerdo que era una cosa espantosa, ¿no? Y ahora incluso los refrescos los han mejorado mucho en su sabor, incluso los que están los que traen sustituto de azúcar.
Sí, iba. Claro, y es que la verdad es que, eternamente agradecida, porque me está tocando como que en esta etapa que dices sustitutos que obviamente hace, inclusive hace 10 años no se veían con tanta facilidad el el acceso a ellos, eh, estos alimentos, inclusive gluten-free, eh, sugar-free, todo esto, o sea, eternamente agradecida de que tengo la facilidad de de encontrarlos, la verdad.
No. Exacto. Sí. No, yo te juro que hace 25 años, ¿no? Que lo único que había era la Diet Coke, ¿no? Eh, sabía horrible.
Claro. Sí, ahorita ya sabe un poco mejor, <chuckles> ahorita ya ya la toleras más, pero an no, es y es que antes apenas iban conociendo justamente, eh, antes creo que no se daba tanto, 1 que la gente se cuidara, o sea, que aún con el diagnóstico buscaran cuidarse, que era lo más importante, porque podían vivir con diabetes, pero vivían pésimo la mayoría.
No, sabe muy bien. Sí. Claro, claro. Pero también no había, te digo, tantas cosas, ni tampoco tenías tan a la mano tantos nutriólogos, este, como que ahora todo eso está hay hay más dispo hay ma más variedad de todo.
Claro. Sí, precisamente.
Es más disponible. Oye, pues que interesante tema, de verdad muchas gracias, me encantaron tus tips, y voy a aplicar algunos, por supuesto, eso de la verdura antes, me gustó mucho. Muchas gracias.
Que bueno. <chuckles> <chuckles> Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti, nos vemos.